Benim dikkatim inanılmaz çabuk dağılıyor. Yani, aslında şu konuda kendimi sorguluyorken buluyorum bazen. Ben dikkat dağınıklığı mı yaşıyorum yoksa benim en başından beri mi dikkatim böyleydi? Ya, aslında bu biraz unutkanlık da yapıyor, yani, ama bu unutkanlık değil bence biraz dikkatimi toplayamamaktan, eee, kaynaklı bir sorun. Iıı, gerçekten çok önemli şeyleri kaçırıyorum. Eee, sonra böyle oturup ağladığım zamanlar oluyor ve kendimi suçladığım, yani, aslında bu küçücük dikkat dağınıklığı kendimi suçlamama, kendimi, işte, özgüvenime kadar, eee, zedeliyor ve gerçekten bunu böyle hayatımdan, eee, çıkarmak istiyorum. Bir şeyleri, böyle dikkat dağınıklığı sebebiyle unutmamak istiyorum. Böyle bir noktadayım. Eee, bu sebeple de bunu böyle anlatmak istedim belki, eee, tavsiyelerin olur olur ve dertleşebiliriz diye.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii, paylaştığın için teşekkürler. Elimden geleni, eee, yapmaya çalışırım tavsiye vermek adına. Sadece, eee, birkaç noktada daha netleşmek için sormak istiyorum sana. Yani, bu hep böyle miydi? Yani, işte ilk akademik yıllarının başladığı zamanlardan beri böyle miydi yoksa belli bir dönem, belli bir olay sonrası mı bu başladı bu şekilde, emm, gerçekleşmeye? Eee, kendini bu açıdan nasıl tanımlıyorsun? Bir de 2. sorumsa şu, belli konular var mı, her konuda mı böylesin?
Tabii. He he. Emm, düşünüyorum, bence, eee, ben yurt dışına taşındım. Birazcık daha taşınmanın etkisiyle arttı diye düşünüyorum. Çünkü, ımm, ya gerçi eskiden de vardı ama bir tık arttı bence. Ama evet, sorunun cevabını tam olarak verecek olursam biraz daha, eee, hayatımın böyle, emm, gençlik yıllarından getirdiğim bir şey diyebilirim. Eee, onun dışında, yani, böyle, ımm, örnek verebilirim bunun üzerinde hangi konuda olduğuyla alakalı. Emm, mesela geçen hafta bir tatile gittik biz. Eee, tatilden önce de, eee, bu hafta benim bir duruşmam vardı ve duruşmaya, ben avukatım bu arada, eee, online olarak sistem üzerinden girebiliyorum. Eee, ama 1 hafta öncesinden bir talep atmamız gerekiyor mahkemeye, işte ben online gireceğim yurt dışındayım. Eee, hâkim kabul ederse eğer girebiliyoruz. Bu hâkim de böyle kabul eden bir hâkimdi. Neyse, ben talebimi gönderdim, bunu unutmadım ve bu konuda bir dikkat dağınıklığı yaşamadım, planladığım gibi yaptım. Sonra tatilime gittim işte güzel güzel gezdim, eğlendim, döndüm. Döndüğümün ertesi günü duruşmam vardı ve ben bunu unuttum. Aslında ben bunu unutmadım, yani, ben bunu not alsaydım unutmayacaktım, ajandamda kaydetseydim unutmayacaktım. Birazcık dikkatim dağıldı. Yani döndüm hadi evi temizleyeyim, toplayayım derken aslında önem sırasını karıştırdım ve duruşmayı kaçırdım ve mesela bu benim için çok üzücüydü. Çünkü, eee, bunu da söyleyeceğim. Bir önceki duruşmayı da kaçırmıştım. Eee, yani üzülüyorum. Mesela devlet dairesine gideceğim zaman, eee, 1 tane evrağımı muhakkak eksik, eee, hazırlarım. Çünkü bunun üzerine çalışmamış olurum, yani, buna yeterince önem vermem ya da hazırlarken dikkatim dağılır, telefona bakarım ve orada yarıda bırakırım ve o şekilde giderim ertesi gün. Eee, bu tarz şeyler yaşıyorum. Tabii yurt dışına taşındıktan sonra daha arttı. Çünkü yapmam gereken şeyler arttı. O yüzden daha çok hissediyorum ama genel olarak, eee, böyleydim diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Lütfen. Evet. Güzel. Hımm. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Emm, yani, verdiğin örnekler hep işinle alakalı. Emm, işin dışında, eee, de benzer durumlar yaşıyor musun? Mesela, buluşmalara geç gitmek gibi, eee, ders çalışırken öğrenci olduğun zamanlarda, eee, ş işte sınav saatlerini, tarihlerini unutmak gibi ya da ne bileyim, eee, bu tarz şeyler yaşadın mı, yaşıyor musun? Yoksa sadece ağırlıklı olarak işinle ve iş sorumluluğunla mı alakalı?
Hı hı. Iıı, bence ağırlıklı olarak işim ve böyle devlet dairesiyle ilgili. Yani, yine iş olarak gördüğüm, aslında yapılacak iş olarak gördüğüm şeylerle ilgili, çünkü, ııı, şimdi sen söylediğinde düşündüm, yani sosyal ortamda böyle bir şey yaşamadım hiç. Eee, mesela sınavım olduğunda da şöyle bir, emm, tepkim vardır aslında benim, 2 saatte bir, 3 saatte bir sınav tarihine bakarım acaba doğru mu doğru mu bir gün önceden. Yani, o yüzden, eee, böyle yanlışlar yapmadım. Eee, ama mesela uçak bileti alırken, eee, daha önce Türkiye'de yaşıyorken mesela vizemin bittiği tarihe almışım uçak biletini. Yani, bu çok belli bariz bir şekilde dikkatsizlik ve dikkatinin dağılması, yani ona bir bakarsın sonuçta vizeyle seyahat edilen bir yer. Ya da, eee, böyle bir iş listem var mesela, ııı, orada başkaca yapmaktan çekindiğim, işte yapmaya başlayıp dikkatimin dağıldığı ve bıraktığım işler de var ama sosyal ortamda yok. Evet, o konuda haklısın.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Anladım. Hı hı. Yani sosyal ortamda biraz daha keyif aldığını düşünecek olursak böyle biraz daha sorumluluğu, emm, zorunlu olan işlerde sanki, eee, bunu yaşıyor gibisin. Yani devlet daireleri derken bu bir, hani, mecburiyet, orada çok kesin, katı kurallar olabiliyor. İşte yapılması gerekenler, eee, zamanlaması, süreçler, takip edilmesi gereken prosedürler vs. biraz daha kişiyi zorlayıcı olabiliyor. Eee, bu noktada son olarak da şunu sormak istiyorum, işini seviyor musun? Sevmiyor olabilir misin?
Kesinlikle. Tabii. <chuckles> Evet, evet sevmiyorum. Yani şöyle, eee, tabii Türkiye'deyken yapıyordum. Öyle çok sevme, sevmeme gibi bir tercihim yoktu. Eee, şu an biraz daha o tercih yapabilecek bir noktadayım. Aslında işimi de yapmıyorum yani fiziksel olarak ama, eee, arkada bıraktığım ve bitmesi gereken dosyalarım var. Dolayısıyla onları bitirmek zorundayım. Yani bu kelimenin altını çiziyorum. Zorunda olduğum bir şey yapıyorum gerçekten de.
Hı hı. Anladım. Tamam. Hı hı. Şimdi çok daha net. Çünkü, eee, insan hani şöyle bir, eee, duyguya kapılabiliyor. Sevdiği işler, görevler ve sevmedikleri, zorunda oldukları. O yüzden hani daha çok keyif veren, ilgi alanında olan, yapmaktan da çok rahatsız olmayacağı, sevmek zorunda değil ama rahatsız da olmayacağı işleri yaparken çok bir problem yaşamıyor. Yani dikkatini oraya vermekte bir sıkıntı yaşayamayabiliyor çünkü o çok akışında gerçekleşiyor. Diğer taraftan da zorunluluk olanlarda ise aslında bir, eee, direnç gösterme durumu olabiliyor. Çünkü yapmayı istemiyorum, sadece zorunda olduğum için yapıyorum, yapmak durumundayım. O yüzden bilinç bir şekilde onu yok sayabiliyor, görmezden gelebiliyor. Biraz, eee, sendeki profil böyle görünüyor. Bunu, şunun için anlatıyorum. Şimdi bu ayrımı yaparsak, eee, tavsiyelerin işleyişi senin açından çok daha farklı olabilir. Örneğin, zorunlu olduğun işlerde, eee, daha sık notlar alabilirsin ama notları tek bir yere değil. Örneğin yazılı notlar alıyorsan ajandana, telefona da not alabilirsin. Eğer bilgisayar kullanıyorsan bilgisayara da alabilirsin ve alarm kurabilirsin. Aynı sınav zamanında sınava hazırlandığın dönemlerdeki gibi. Bunu yapmak senin için rahatsız edici olur mu?
Evet. Haklısın. Tabii ki. Evet. Eee, zannediyorum rahatsız edici olmaz. Eee, çünkü daha önce şöyle deneyimlerim olmuştu yani tek bir yere not alıyorum, işte eşim hep şey der, telefonun ajandasına al, o biraz daha böyle dijitalci bir insandır. Ya ben ajandasına not alıyorum da o ajandayı hiç ben kullanmıyorum ki. Gerçekten görmüyorum. Ya ajandaya not alıp kaçırdığım, eee, şeyler de maalesef ki oluyor. Tabii bu da benim öz güvenimi kırıyor. O yüzden belki birkaç tane, emm, yere not almak hatta alarm kurmak, eee, benim için çok uygulanabilir olur ve kaçırmayınca da biraz daha bu konuda böyle kendime dikkatsizim ya da işte, yapamıyorum, bir şeyleri kaçırıyorum diye yüklenmemiş olduğum bir noktaya gelebilirim. Hatta, eee, şey sen bunları böyle sayarken tek tek, eee, aklıma şey geldi yani avucuma bile yazsam, eee, ben anca adam olurum gerçekten. Bu bile uygulanabilir benim için aslında.
Hı hı. Hıı. Doğrudur. Hı hı. Hı hı. Yani, burada, hani, kendini de çok baskı altında hissetmeden, eee, bir de kendine aynı anda şu mesajı da tekrar edebilirsin. Yani bu, eee, bir süre sonra bitecek. Yani bu benim pek, eee, istemediğim artık seçim de yapabileceğim bir iş durumu, kariyer planlaması. Artık farklı bir ülkede yaşıyorum. Türkiye'deyken yapıyordum ama artık zorunda değilim. Farklı tercihler yapabilecek konumdayım. Dolayısıyla bunun sürekli seninle olmayacağını, çok mecbur olmadığını, sadece elindeki işleri toparlayacağın, toparlamak durumunda olduğun bir süreçte olduğunu kendine hatırlatırsan, eee, bu direnç de azalır. Yani, eee, hatırlamaya karşı gösterdiğin direnç de azalabilir belki. Diğer taraftan alarmı da, eee, böyle bir gün öncesinden belirli aralıklarla, uyku saatine denk gelmeyecek şekilde ayarlarsan o evrak hazırlığı işini de, eee, araya, eee, sıkıştırabilirsin diye düşünüyorum.
Evet. Haklısın. Hı hı. Eee, evet, aslında. Yani son dakika, işte, ben bugün devlet dairesine gideceğim şeklinde değil de, eee, biraz daha kurmak. Evet o konuda çok haklısın, eğer bunu, eee, söylememiş olsaydın ben en başta şey diye anlamıştım, eee, o gün ve saate kurmak şeklinde, kesinlikle bu daha uygulanabilir benim için. Ya, ııı, mesleğimin bitecek olması ya da işlerimin bitecek olmasıyla ilgili de, ımm, bu öneri de bence çok güzel çünkü ya ben bunu kendime hiç hatırlatmıyorum açıkçası ve düşündüğümden çok uzun sürdü. Yani 2 senedir bitmiyor, eee, ve belki 1-2 sene daha bitmeyecek çünkü çok uzun sürüyorlar gerçekten. Mesela dünkü duruşmam, eee, ilk duruşmayı bir kaçırmıştım zaten, ilk derken yani kaçırdığım ilk duruşma bundan bir önceki duruşma. Eee, girdim duruşma zaptına, hiç kötü bir şey olmamış. Gerçekten hâkim herkese süre vermiş, yani rutin şeyler yapılmış. Dedim ki bak, emm, şanslısın, şu an hani bir şey olmadı. Sonuçta müvekkile karşı da sorumluluğun var. Eee, bir dahakine kaçırma. E, bir dahakini de kaçırdım, <giggles> dün, eee, ve
Evet. Hı hı. Hımm. Doğru. Hı hı. Hımm.
eee, neyse ki, eee, lehime sonuçlandı dosya ve, hani, yine kötü bir şey olmadı ama yani olabilir. Gerçekten öncesine kursam, eee, bir dosyaya girsem baksam iyi olabilir ve, ımm, ya bu biraz uzun sürmesi gerçekten moral ve motivasyonumu kırıyor, yani belki 2 sene daha sürmesi. Bunun için de ayrıca şeyler düşünebilirim tabii.
Evet. Yani, o noktada, hani, emm, şöyle düşünebilirsin, "Evet, bu geçici bir süre. Yani, geçici ama 2 sene sürecek, şöyle olacak filan." Emm, belki, hani, kendine ara ara hatırlatabilirsin. Ya, dersin ki: "Bitecek, benimle birlikte var olmayacak ve ben bu arada bunu hayatımın merkezine koymak yerine, eee, bunu, eee, tamamlanması gereken, geçmişten gelen bir iş dizisi." olarak bir köşede tutarsan, eee, kafanda çok büyümemiş olur. Çok da büyük direnç göstermemiş olabilirsin.
Çok haklısın. Çok haklısın gerçekten. Yani, bunu yapmayı deneyeceğim, emm, ve kendime sık sık hatırlatacağım. Eee, bu beni birazcık daha gerçekten direnç göstermeyen, eee, bir yerde tutabilir. Bunu deneyeceğim, eee, aksi olana kadar. Aksi olduğunda da dediğim gibi başka, eee, çözümler arayabilirim, yani, bunu arkadaşlarıma devretme şeklinde. Çünkü, yani, mesleki de sorumluluğum var ve, eee, bu konuda dikkat dağınıklığı yaşamak hem o anlamda beni sıkıntıya sokabilir, bu zamana kadar sokmamışsa da hem de gerçekten kendime çok yüklendiğim için özgüvenimi de etkiliyor. Yani, sanki, böyle, hani, hastalık derecesinde unutuyormuşum bir şeyleri gibi ama belli ki, yani, bu konuşmamızdan da anladığım üzere biraz daha, böyle, işime gelmiyor ya da bunu kabul etmek istemiyorum gibi bir yerde. Eee, çok teşekkür ederim, eee, tavsiyelerin için. Eee, konuşmak da çok iyi geldi. Eee, çok teşekkürler. Umarım, eee, daha iyi planlayacağım senin önerilerinle.
Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Rica ederim. Eee, başarılar diliyorum bu konuyla alakalı. Kendi üstüne de çok gitmemelisin. Dediğim gibi bu sadece ufak bir direnç gösterme. Önerileri de belki den denerken kendi yolunu daha rahat bir şekilde bulabilirsin. Çok teşekkür ediyorum paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.